อืม ครับ
อ่า เหมือนเขามาพูดบนรายการ TED talk อะ ซึ่ง โอ้โฮ อันนี้หลายปีมาแล้ว นึ่ง อันนี้เราได้เห็นนะ เราก็รู้สึกแบบว่า เอ่อ เหมือน เหมือนความพยายามของคนไทยอะมันแบบสามารถเป็นสากลได้ให้คนอื่นพูด เข้ามาพูด ให้คนอื่นแบบว่าเป็นตัวอย่างของคนในต่างประเทศได้ เราก็รู้สึกภูมิใจกับเขานะคะ
ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับผม ครับ ครับผม อืม เข้าใจเลยครับ อ๋อ
ค่ะ ใช่ เหมือนคุณลอง ปองไปหาอ่านดูก็ได้ เหมือนเขาชื่อร้านน้องข้าวมันไก่อะค่ะ เอ่อ เหมือนเขาเป็นคนไทยที่มาสู้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอก แล้วก็เริ่มจากการ แบบว่า เอ่อ เขาเรียกอะไรนะ จะทำ Food truck อย่างเงี้ย แล้วก็เริ่มที่จะแบบทำอาหาร ไทย ที่มันแตกต่างจากร้านอื่น ซึ่งส่วนใหญ่อะที่ร้านอาหารไทยเขาก็จะขายเป็นอาหารไทยธรรมดา แต่ไม่ค่อยมีข้าวมันไก่เหมือนบ้านเรา อย่างเงี้ยค่ะ
ได้ ๆ อ๋อ ได้ ๆ ครับ อ๋อ เข้า ใจแล้วครับ ครับผม อือ ๆ อ๋อ ใช่ ๆ ครับ ครับ ครับผม อือ ครับ เข้าใจได้เลยครับผม อา เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยมันก็เขา เขาเรียกว่าสไตล์เนี่ย มันก็มีมาจากหลากหลายประเทศอะนะครับผม ข้าวมันไก่สิงคโปร์บ้าง ข้าวมันไก่ฮ่องกงบ้าง อะไรงี้ เราก็ได้รับอิทธิพล อ่า ต่าง ๆ เข้ามา แล้วก็มาประยุกต์เป็นแบบของไทย ใช่ไหมครับผม อือ ครับ เข้าใจเลยครับผม อ่า ถ้าแล้วอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังข่าวแบบเนี้ย มัน รู้สึกแบบว่า มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ

อืม ส่วนใหญ่เราก็พอเห็นข่าวพวกเนี้ย เราก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย คนไทยอะไม่ด้อยไปกว่าใครอะค่ะ เหมือนเราเองก็เป็นหนึ่งใน คนไทย ที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะ ครั้งแรก ๆ เนี่ย เราก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของแบบว่า การใช้ภาษาต่าง ๆ ว่า เออ เราอาจจะเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จัก สำเนียงเราอาจจะแบบว่า แปลก ๆ จาก จากคนอื่น อะไร อย่างเงี้ย ค่ะ แต่พอเห็นคนไทยที่เขาแบบว่า โอ้โฮ มันไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จอะ แต่เขาแบบระดับโลกสากลเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงอะ เราก็รู้สึกได้เลยว่า เออ มันไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเรามาจากประเทศเล็ก ๆ หรือว่าสำเนียงภาษา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราสามารถที่จะแบบพยายาม แล้วก็ก้าวผ่านตรงนี้มาได้
ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ อา ครับ ครับผม อืม ครับ ครับ ครับผม ครับ ครับ อืม ครับผม โอ้ เข้าใจเลยครับผม เพราะว่าผมดูอะไรเนี่ยเนี้ย มัน บางทีมัน มันเป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจอีกอะ คือ ผมพูดตรง ๆ นะว่า ผมอะไม่ได้เป็นแฟนคลับอะไรของน้อง Lisa เลย <chuckles> โดย โดยสิ้นเชิงนะครับผม คือเราก็ อ่า เคยฟังผลงาน เคย อะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วเราก็ติดตามมาตลอดอะแหละ แต่ว่าถามว่าเป็นแฟนคลับถึงขนาดแบบว่าจะต้อง อ่า ไปที่สนามบิน ไปตามติดไป อะไรอย่างเงี้ย คือ คือจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผม แต่ว่าพอได้เห็นข่าวที่อะไรที่แบบว่า เออ ต่างชาติเขาชื่นชม หรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกแบบว่าใจฟู ไปด้วยอะนะครับผม มัน จริง ๆ มันเหมือนแบบ มันแทบจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลย แต่ว่า เออ มัน มันดูเป็นแบบ เออ มัน มัน มันได้รับแบบความรู้สึกดี ๆ เหล่านั้นกลับมาด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับผม อย่างตอนที่ อ่า Lisa ไปขึ้นเวที Co Coachella ล่าสุด อย่างเงี้ยครับผม อ่า ตอนนี้ ก็คือเขาจะ น่าจะโด่งดังในบทของนักแสดงซีรีส์ใช่ไหมครับผม? อา ครับ ทีนี้เนี่ยบางคนเขาไม่ได้รู้จัก อ่า ในมุมของ Lisa เป็น นักร้อง ผมก็ อ๋อ มีแบบนี้ด้วยเหรอ? ใช่อย่างงี้ เพราะว่าดูแบบว่า Black Pink เนี่ย น่าจะค่อนข้างดังเลยนะ อะไรอย่างงี้ครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่า K-Pop เนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าถึง อ่า คนทุกคน ใช่ไหมครับผม อา เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้เห็นแบบว่า เขาเรียกว่า รีแอกชัน ที่แบบออกมาเห็นแบบว่า โอ้โฮ โอ้ Lisa นี่แบบขนาดนี้เลยเหรอ? เขา เขาจะเรียกมุกเนาะ ใน ใน ในบทของ อา ในซีรีส์อะครับผม The The White Lotus อะครับ อา เขาก็จะแบบว่า โอ้โฮ ทำไมแบบว่า ทำไมถึงแบบเก่งขนาดนี้? ทำไมอะไรขนาดนี้? คือ เออ ผมมองแล้วมันก็น่าภาคภูมิใจอะนะครับผม อืม ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เห็นด้วยค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม